Bener, bener banget. Ini Kak, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu nih, membicarakan soal, eee, mengungkapkan perasaan ya. Nah, sekarang aku mau tanya lebih ke cinta-cintaan nih. <chuckles> Kalau tadi kan mungkin kita bicarakan secara general ya, nah menurut Kakak sebenarnya ketika kita suka seseorang, itu penting gak sih kita buat ngasih tau dia perasaan kita?
Heeh heeh. Apa tuh apa tuh? Heeh heeh. Iya, heeh. Iya iya. Heeh heeh. Apa tuh Kak? <chuckles> Heeh heeh. Iya iya. Iya, heeh. Iya. Mhm. Mhm. Ah, waduh itu kayaknya ya. <chuckles> Kayaknya sih, mmm, ada pentingnya, ada enggaknya, cuman agak apa ya ini agak kompleks ya Kak, kalau misalnya dalam hubungan cinta karena, mmm, biasanya tuh apa ya, eee, kayak tumpang tindih dengan gender gak sih kak? Jadi kayak kalau misalnya cewek, itu cenderungnya, eee, "Jangan deh kamu ngomong perasaan dulu," gitu kan banyak yang bilang. Terus kalau yang cowok kayak, "Udah kamu nggak apa-apa bilang perasaanmu," gitu kan. Nah, kalau misalnya sebagai cewek itu emang sejauh ini aku belum pernah sih Kak ngomong cinta dulu ya, ini maksudnya menyatakan cinta gitu maksudnya Kak?
<laughs> Mhm. Oke. Oke, heeh heeh. Mhm. Oh, oke. Bener sih, iya. Mhm mhm. Oke.. <chuckles> Bener bener, iya.
Heeh. Belum pernah sih karena, eee, biasanya emang ini aku sih, ini aku, aku tuh tipe orang yang aku, eee, cinta orang tuh karena orangnya cinta aku duluan gitu. <chuckles> Jadi aku heeh. Jadi aku gak pernah cinta orang duluan gitu tapi, eee, beda kasus, ada sih temenku yang kayak blak-blakan gitu kayak bilang, "Ih kayaknya aku suka deh sama kamu," gitu dan dia berani gitu Kak. Aku, eee, keren sih ngeliatnya tapi kalau kakak sendiri tipe orang yang kayak gimana tuh? Kakak berani nggak ngungkapin perasaannya?
Iya, mhm mhm. Oke oke, heeh heeh. Oke, mhm. Mhm mhm, iya. <laughs> Iya iya. Bener, sih. Mhm.